Đó. Thì đó, cái đó là những cái những cái mà bạn vừa nói xong là những cái gì mà đã mình đã làm cho họ hết rồi đó. Và mình cảm thấy là bây giờ mình làm xong hết như vậy rồi, thành ra là cái thời gian mà hoàn thành công việc giờ nó trôi qua nhanh quá đi. Chứ ngày xưa thì mọi thứ đều là thủ công hết ngà, muốn làm báo cáo thì phải tự tải báo cáo về rồi là nhập số liệu này kia, rồi lập công thức này nọ. Bây giờ tự mọi thứ thì mình làm nó thành tự động hóa rồi á, thành ra bây giờ công việc nó hoàn thành nó rất là nhanh. Như bạn như mình chia sẻ lúc ban đầu đó, tại vì có thể là mất cả ngày để ngồi làm báo cáo bây giờ nó mất chỉ 1 tiếng, 2 tiếng thôi thì coi như là mình đã giải quyết hết mấy cái công việc cần hàng ngày rồi. Thành ra mình nghĩ là, ờ, công ty thì lâu lâu nó cũng có những tổ chức những, gọi là, cái, gọi là, ờ, đưa ra những cái ý tưởng đề xuất á. Thì mình cũng có đanh tham gia núc giai đoạn đầu đi. Khi đó thì mình tham gia thì mình để cái giải thưởng thì nó cũng, gọi là, khá là, ừm, OK, thành ra mình cũng tham gia, nhưng mà dạo gần đây thì cảm thấy nó cũng không xứng đáng và mình dựng khá là lười á, thành ra mình cũng bắt đầu phần nào đó là lười đóng góp những ý kiến đó đi. Cái dụ bây giờ có hay không thì đối với mình gờ nó cũng quan trọng nữa, nó đó.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. À. Ừm, đúng rồi. Ừm. À. <laughs> À. Ờ. Rồi, đúng rồi. Ừm, vậy thì thay vì là việc là mình cũng đã có được những cái dự án hoặc là những cái mà cải tiến rất nhiều rồi thì, ờ, thay vì trên văn phòng bây giờ mình sẽ cải tiến thêm dưới xưởng chẳng hạn. Ví dụ như là mình sẽ làm những cái mà nó hơi khó thêm một chút, ví dụ như là làm hệ thống, a, phát hiện tự động cho QC chẳng hạn. Đó, nó sẽ tiết kiệm, ví dụ như là năm năm ông QC, bây giờ thì chỉ cần 3 ông ngồi check thôi, còn 2 ông thì không biết đi đâu về đâu ấy. Thì, à, chắc chắn là sẽ giúp cho các sếp nhìn thấy bạn sẽ có giá trị hơn trong việc là ngoài việc là là là auto ơ, à, tạo báo cáo chẳng hạn, thì bây giờ bạn cũng có thể là tạo lên những cái phần mềm để có thể là kiểm thử, ưm, ưm, cái check QC chẳng hạn thì nó cũng sẽ là, ưm, ưm, vừa tạo thử thách cho bạn mà lại tạo giá trị cho công ty, đúng không?
Ừm. <laughs> À. <laughs> À. <laughs> Ừm. Ừ. Chuột. <laughs> Ừ, nếu như bạn nói đúng như bạn nói đó, nếu mà làm mình làm được những cái đó thì chắc chắn cái mình mình nghĩ là mình không còn ở công ty được đâu, lúc đó mình còn đi đi xa, đi làm nơi nào, nơi đó thôi, chứ không còn ph cảm thấy là chán nản như bây giờ nữa đâu. À ha, ừ, nói tóm lại thì mình cũng cảm ơn là bạn rất là nhiều ha, nhưng lời khuyên của bạn cũng cho mình những cái góc nhìn mới để mà cái công việc này, ừm, cảm ơn chia sẻ của bạn rất là nhiều.
<laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, không có gì. OK, cảm ơn bạn trò chuyện hôm nay nha, bye bye.